Ja, ähm, ein Ort, der einem innere Ruhe schenkt, ähm, sei es also wirklich n 'ne Örtlichkeit, also 'n geografischer Ort oder vielleicht auch irgendwie eher so etwas wie 'n gefühlter Ort. Gibt es das für dich?
Mhm. Mhm. Und wenn du mich so fragst, das 1., woran ich denke, das sind definitiv die Berge.
Okay. Also, die Berge jetzt global oder ganz speziell die Alpen oder die Rocky Mountains oder so was?
Mhm. Also ähm ja Rocky Mou doch, ich war sogar mal als Kind, glaube ich, als kleines Kind mit meinen Eltern in Rocky Mountains. Ne, ne, das ist es ist es können fast wirklich also ich in den Bergen und sofern die nicht jetzt irgendwie, ähm, völlig touristisch überbevölkert sind, dann dann ist es mir fast egal. Und das, die die dürfen nicht also Himalaya ist too much, ich bin kein Survivalist oder so. Es muss es g einfach gemäßigte Berge, ja. Da, da bin ich zu Hause, also da ich kenne kaum 'n Ort, wo ich selbst mehr zur inneren Ruhe komme, als wenn ich die Gelegenheit habe, in den Bergen wandern zu gehen.
Mhm. Ja. Ja, okay. Mhm, ah Ähm, das heißt, deine Verreisung, äh wenn du, äh, Urlauber als Urlauber unterwegs bist oder vielleicht auch geschäftlich, keine Ahnung, dann versuchst du möglichst Reiseziele dir dir zu schaffen, die, ähm die im Gebirge liegen?
Mhm. Oh, nicht ausschließlich, aber ich habe tatsächlich in meinem Leben das ging ich glaube, mein ja, doch so schon in meinen 20er ging das los. Da bin ich durch einen, ähm, ja, Zufall, sage mal, fast mal aufs, äh, Bergsteigen gekommen, dass ich vorher gar nicht so ich, hm als Jugendlicher war ich schon immer Pfadfinder, so auf Fahrt gehen, Wandern, das war mir schon vertraut. Und zu der Zeit hatte ich, also in meinen 20ern hatte ich relativ intensiv, äh und viel Karate trainiert und damals gab es v in diesem Karate-Stil, den ich trainiert habe, gab es jedes Jahr auf Korsika im Sommer einen Hauptlehrgang.
Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Oha, ja. Mhm. Mhm.
Da sind wir dann als Verein immer geschlossen hingefahren. Und das wusste ich sonst wär ich auch nicht hingekommen, also das waren dann die ersten Male, dass ich auf Korsika war und das war mir vorher nicht bewusst und zwar Korsika als Mittelmeerinsel, vielleicht weißt du das aber haben ein ein Höhengebirge, das geht bis 2700 m hoch.
Mhm. Mhm. Okay, das wusste ich nicht. Nein, ich hätte Korsika auch nicht mit Hochgebirge in Verbindung gebracht.
Denkt man nicht dran, ne? Und dort gibt es und das hat mir dann jemand erzählt, also wir waren regelmäßig ich war bestimmt fünf, sechsmal da in aneinander folgenden Jahren. Und ein ein Fernwanderweg 'n hochalpiner Fernwanderweg, der heißt GR-20.
Nö, überhaupt nicht. Mhm. Mhm.
Und dieses G-R, das steht für Grande Rendeuné, große Wanderung und 20 ist der Index. Also da gibt's noch halt 20 andere oder mehr in Frankreich.
Mhm.
Und, ähm, das sollte 'n ganz besonders anspruchsvoller Weg sein und ich war damals also 20ern Abenteuer konnte ich nicht genug kriegen, immer her damit. Und damals in meiner ganzen romantischen Fantasie von Karate und ich 'n großer Kämpfer und ich habe mir die Herausforderung gesucht, habe ich in dem einem Jahr gesagt: „Komm, wir machen den Lehrgang." Ne, ich habe sogar davor gemacht. Ich reise früher an, ich geh den GR-20 wandern und dann und dann komme ich zurück zu dem Lehrgang. Und so ging das bei mir los, dass ich das 1. Mal Bergsteigen war.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Okay. Also richtig Bergsteigen? Weil du eben auch die Vokabel verwendest. Das heißt, das geht von der körperlichen Anforderung schon über das normale Bergwandern dann doch hinaus, was du machst?
Ja, in dem Fall in dem Fall schon. Also ist kein technisches Klettern, das könnte ich nicht, ne? Also so mit Steigbügel und so was, äh, das habe ich einfach nicht gelernt, ja.
Mhm. Okay.
Aber es ist kein es ist kein Wanderspaziergang, den man einfach mal so, äh, flockig da hinlegt. Da sind wir schon geschafft und ist grade auf diesem Fernwanderweg der ist in sofern besonders, als wenn man einmal den Einstieg gemacht hat, dann gibt's hm, lass mal waren das 15 Etappen, glaube ich, waren das. Und da gibt's nur eine Et eine Station in der Mitte, wo man, äh, noch mal absteigen kann. Also das heißt, wenn man einmal drauf ist, dann muss man den zu Ende gehen und man hat zwischendrin nichts zu kaufen als das, was man bei sich im Rucksack trägt. Das muss schon sehr, sehr gut organisieren und am Abend bist du geschafft, sag ich dir.
Mhm. Mhm, mhm. Aha. Okay. Okay. Okay. Und wie wie viele Kilometer sind das dann ungefähr? Also wenn man das ganze Ding abläuft?
Boah, ich glaube, das waren 180, aber was es tricky gemacht hat, sind halt die Höhenmeter. Kann gut sein, dass du am gleichen Tag mal 1000 m aufsteigst und 1000 m wieder runter und und das sind das sind keine keine breiten, schönen Wanderwege, wie vielleicht bei uns im Pfälzerwald oder so, sondern das ist das ist richtig über Geröll und Schotter. Teilweise musst dich an Ketten festhalten, die in den Stein geschlagen sind. Da geht's richtig zur Sache.
Ja. Ja. Ja. Hm. Mhm. Und hast bist du das Ding denn alleine abgelaufen oder mit den anderen Karate äh, Kollegen?
Mhm, das Ding ist, ich bin alleine gestartet, aber ich habe tatsächlich, entlang der Wanderung, andere Wanderer kennengelernt.
Mhm. Mhm.
Heißt, wir sind dann, ähm diesen Weg musst du dir so vorstellen, da ist Naturschutzgebiet, es gibt Schutzhütten und man darf ausschließlich an den Schutzhütten übernachten.
Ja. Mhm.
Das heißt, man ist automatisch dadurch immer mit den gleichen Leuten am gleichen Tag unterwegs. Jeder startet unterschiedlich, mal 'ne Stunde früher oder später, aber prinzipiell begegnet man immer der gleichen gleichen Kohorte, sage ich mal, am gleichen Tag und da waren 'n paar in meinem Alter mit denen mit denen wir haben uns dann verstanden, alle sind freundlich, offen, grüßt sich und, äh, ich glaube, ab dem 3. Tag kannte man sich dann vom Sehen so oft gut genug, dass man ins Gespräch kam und alle so 'n kleines Wanderteam geworden, ja.
Okay. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ver verständlich, ja. Und da hast du also für dich festgestellt, während du unterwegs warst, dass dir dieses Wandern im Gebirge, jetzt speziell da auf Korsika, dass dir das 'ne gewisse innere Ruhe beschert hat?
Ja, pass mal auf, ich hatte zu der Zeit in Berlin studiert, also Großstadt, viel Action, viel Trubel, viel Stress.
Mhm. Ja. Aber hallo.
Und bin dann runter, wir sind, glaube ich, geflogen doch, wir sind geflogen, glaube ich, das letzte Stück bis nach Italien und dann rüber mit der Fähre und der Fähranlegehafen im Norden von Korsika, der heißt Bastia.
Mhm.
Und, das ist schon ein unglaublich entspannter Ort, ne? Mittel Mittelmeerörtchen hier mit so geweißelten Häusern und die Leute sind eine ganz also ich sage mal, schon mal 5 Gänge runter, wenn du aus Berlin kommst.
Mhm. Mhm. Okay.
Und jetzt war es so, ich war nachdem ich aus diesen Bergen zurückgekommen bin
Mhm.
bin ich wieder in Bastia gelandet.
Ja.
Und plötzlich waren die Leute, die für mich, a als ich aus Berlin kam, total gechillt wirken die wirkten auf mich stressig.
Ja, 'ne ganz andere Perspektive plötzlich, ne? Ja. <clears throat> Mhm.
Also zum Kontrast noch mal zu dieser Kontrast zu den Bergen. Man findet sich es ist sicherlich auch die Anstrengung. Man gibt man gibt alles, man ist dann auch wirklich auch geschafft, ja. Aber man hat so
Natürlich, das pegelt einen auch aus, ganz klar. Mhm.
äh, eine eine eine Ruhe und Genügsamkeit, wenn man 2 Wochen in den Bergen unterwegs war.
Mhm.
Da kann man sich ohne Mühe, einfach mal irgendwo hinsetzen und findet sich wieder, dass man 20 Minuten da gesessen hat und völlig die Welt vergessen hat. Ohne irgendwas tun zu müssen, ist es in Ordnung, gell? Man schaut auf 'n Kaktus und freut sich. <chuckles> 20 Minuten lang man ist man ist so mit sich im Reinen, das das kann ich, äh ich glaub 'n Meditations-Retreat, ich habe mal so 'n Vipassana-Retreat gemacht, aber anders hab ich das noch nie gefunden.
Mhm. Mhm. Also, das war von so her gesehen schon ziemlich einzigartig für dich als Erlebnis.
Es ist zum Glück nicht einzigartig geblieben. Wie gesagt, ich hatte dort diese diese Qualität kennengelernt und bin dann in der Folge, in den Folgejahren, immer wieder, wenn sich die Gelegen in den letzten Jahren ist es 'n bisschen zu kurz gekommen, ich möchte das gerne wieder als Hobby oder als tätig so einmal im Jahr aufnehmen. Bin ich immer wieder dann in nähere Ziele gereist, mal in die Vogesen, so nah oder in Harz hier in Deutschland, in Rennsteig bin ich mal gewandert oder auf der Schwäbischen Alb, ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Und ah, eine tolle Reise war noch in den schottischen Highlands.
Gut, das kann ich mir vorstellen, ja. Hast du has hast du für dich 'ne Möglichkeit gefunden? Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, aber ob dieses Gefühl, was sich da bei dir etabliert hat, was so angenehm war, so runterkommt, so so entspannt irgendwie, dass du dir das jetzt im Alltag auch sozusagen ohne Berge irgendwie suggerieren kannst? Also, dass du in denselben entspannten Emotionszustand kommst mit ohne Wandern. Geht das auch oder ist das musst du wirklich in den Bergen sein, um auch wieder an dieses ursprüngliche Gefühl ranzukommen?
Ach so, klasse. Mhm. Also, vielleicht hört man so 'n bisschen an meiner Stimme, gell. Also ich gehe in diese Landschaften grade zurück, ja, und ich du kannst mich jetzt nicht sehen, aber ich habe wirklich 'n breites Lächeln im Gesicht so und ich ich spüre noch etwas davon, aber ich bin mir ganz sicher, dass das keine keine 10 % sind von dem, was man tatsächlich erlebt, wenn man da wenn man da drin ist. Ähm. Aber es ist schon 'ne kraftvolle es ist 'ne kraftvolle Erinnerung, äh, die ich als Ressource nutzen kann, wenn ich wenn ich, äh, an diese Zeiten zurückdenke.
Mhm. Mhm. Ah. Also das das kommt bei mir auch so an sozusagen. Also, so wie du erzählst, wie du das alle schilderst, ähm, die Worte, die du verwendest, wie du sprichst, wie du die Betonung setzt, wie du die das Tempo wechselst oder insgesamt 'n sehr 'n entspannten Eindruck machst, das vermittelt mir das schon wahrscheinlich so ziemlich eins zu eins, ähm, wie es in deinem Innenleben aussieht. Äh, zumindest andeutungsweise. Ganz komme ich da natürlich als Zuhörer nicht ran. Aber so 'n bisschen kann ich's mir vorstellen.
Mhm. Ja, ich glaube, würdest du mich jetzt beispielsweise, ähm, nach meinem, ähm, Studium in Berlin fragen, da wird sich sofort der ganze Ton ändern, ja. Wenn ich in die Stimmung reingehe, würde ich ganz anders sprechen mit 'ner ganz anderen Emotionalität oder vielleicht auch Stress, ja.
Ja. Ja. Ja, natürlich. Das ist ja immer themenabhängig, worüber man spricht. Das eine regt einen auf, entsprechend redet man schneller oder aggressiver. Das andere hat mehr Entspannungsmodus und das schlägt sich natürlich eins zu eins darauf durch, wie man redet und auch welche Worte man verwendet und so weiter.
Ja, komplett, komplett.
Hast du denn, wenn du w äh, im Wandern unterwegs bist ich versuche mir grade so 'n bisschen das vorzustellen. Das ist ja wahrscheinlich nicht so, dass sozusagen der Entspannungsmodus plötzlich bei einem einschlägt, sondern, dass das so 'n bisschen, so 'n verzögerter Prozess ist, also dieses Runterkommen, während man wandert. Dass, das so 'n bisschen schleichend ist und sich über Minuten oder 1/2 Stunde hinzieht und eben nicht wie 'n Blitz bei einem einschlägt. Sehe ich das richtig?
Mhm. Mhm, mhm. Das siehst du, äh, v v vollkommen richtig und ich sage dir jetzt, äh ich verrate dir 'n 'n großes Geheimnis.
Ich bitte darum.
Der 1. Tag tut weh. <laughs> Ich habe noch keine Reise erlebt oder keine Bergwanderung, die anders war. Der 1., vielleicht sogar noch der 2. Tag tut weh und ich kann dir sagen, ich habe für mich ein ein ich ich sage es mal so, eine Beobachtung gemacht und ich glaube, den den Schmerz, den man dort erlebt, der findet in dem Maße statt, wie man sich von der Natur entfernt hat.
Ja? Okay.
Und wenn man wirklich 'n diesen einen Tag durchgestanden hat und, äh äh die die Natur in den Bergen ist einfach so so wirkmächtig. Das ist das ist, das Geröll, das ist der Wind, das sind die das ist das Licht, das sind so viele Eindrücke. Und als modern lebender Mensch ist man so unsynchronisi äh, ähm, unsynchronisiert mit mit diesem natürlichen Erleben, weil wir auch unsere Umwelt so manipulieren durch Heizung, durch unsere Kleidung et cetera und da draußen kommst du nicht raus. Und du kommst dann aber nach 1, 2 Tagen bist du wieder voll in diesen Naturrhythmen drin, ja. Also von dem Moment, wo du morgens aufstehst, du merkst deinen Biorhythmus, wie er so richtig mitgeht, anfängt mitzugehen mit: Wann geht die Sonne auf, wann wird's warm, wann geht's runter. Und in dem Moment, wenn du wirklich anfängst, wieder in in diesen Naturrhythmen zu sein, also dich angeglichen hast, dann hört auch der Schmerz auf also klar Muskelkater. Aber so diese dieser diese diese, ähm
Mhm. Ja. Ja. Okay. Mhm. Mhm.
ja, ich kann das gar nicht anders mit Worten beschreiben und da muss man durch. Da muss man wissen: „Ich will das und ich drehe nicht um und ich gehe da durch und auf der anderen Seite des Tunnels"
Mhm. Mhm.
„ist was Wunderschönes.“
Da erstra da erstrahlt dann das Licht. Also doch 'n Prozess, der 1, 2 Tage beansch äh, beansprucht. Das das ist enorm, ja. Aber durch das Nadelöhr muss man dann durch und dann wird man ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, umso mehr entschädigt, ähm, in der Zeit, die dann praktisch nach den 2 strapaziösen Tagen sich anschließt.
Ja. Ja, ja. Komplett, also bei der 1. Reise habe ich an dem 1. Tag gedacht: „Ach, ich drehe wieder um“, gell? Zum Glück habe ich's nicht gemacht und jetzt weiß ich's einfach. Also, ich reise nicht an mit der Illusion, der 1. Tag wird toll. Ne, ich weiß, der 1. Tag wird ich benutze das Wort jetzt nicht, aber nicht wirklich schön, ja. Und wenn ich's weiß und dann 'n bisschen Erwartungsmanagement betreibe, dann dann lässt sich das handhaben.
Ja. Ja. Ja. Mhm. Und das funktioniert sozusagen auch regelmäßig. Also, du hast noch nie 'n Ausflug ins Gebirge gemacht, wo sich, äh, nach 1, 2 Tagen Strapazen sich dieser Entspannungszustand eingestellt hat, sondern man kann sagen, das funktioniert bei dir in 100 % aller Fälle.
Ja, absolut. Äh, also man müsste anderweitig irgendwas Dummes machen, um dann, äh, s sich die diesen Genuss zu rauben, aber wenn man, ähm, also jetzt nichts Besonderes macht, dann ja, die 1, 2 Tage, ich glaube, das ist 'n gutes Quorum. Also ich meine, mit dummen Sachen, dass man sich jetzt komplett verausgabt oder so was, muss man auch mit Kräften haushalten, wissen, hey: „Ich habe 2 Wochen vor mir, ich hab 1 Woche vor mir und die Kräfte müssen reichen.“ Also damit zu heißspornig ranzugehen, ist natürlich auch 'n Ding Lernerfahrung, gell, als ich damals mit wieder mit 20 unterwegs war oder Mitte zw Anfang 20 unterwegs war, da waren so die alten, ne, so die Sechzigjährigen oder so und die sind ganz gemächlich ich habe die fünfmal am Tag überholt. Aber ich musste auch fünfmal am Tag Pause machen, ja. Und der Moment diese wie dieses diese alte Fabel mit dem, was ist das, Hase und Igel, gell? Diese mit dieser gleichmäßigen Kontinuität zu bleiben, das ist 'ne Kunst. Und die lerne ich dann auch.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja klar, man muss sich austarieren, bis man da also bei mir ist das, ich habe Halbmarathons gelaufen, da musste ich mich auch erst mal mit den Kräft genauso hinfummeln, bis ich nachher wusste, wie teile ich mir die Strecke ein sozusagen, ne? Also d das fand ich super spannend, innere Ruhe und den d der Ort, der dazugehört. Ich bedanke mich für das Input, hat auch bei mir einiges angetriggert und vielleicht läuft man sich mal wieder über 'n Weg.
Ja. So ist es. Mhm. Wunderbar. Sehr, sehr gern. Danke für das tolle Gespräch.
Danke!